Que pra gente, é uma falta de educação a forma deles falarem, eles estão sempre brigando.
Aham. Olha!
Tanto mulher quanto homem, é o jeito deles falarem, é sempre um
É mesmo?
Porque a gente sabe, por exemplo, que o italiano grita muito. Você falar com o italiano da Calábria você a
Ah. É, de grito e gesticula, né?
é na Calábria, ainda, é uma coisa, né, eles gritam muito, gesticulam né. E o português, ele não gesticula, mas ele grita, ele briga, ele já te pergunta brigando. Então, no começo, foi difícil me adaptar.
Aham. Aham. Ai. E você que é descendente de português, você não tem essa característica, assim?
Não, aí eu in eu identifiquei alguns da minha família, eu falei: "Ah, vieram daqui".
Não. <laughs>
Meu pai era assim, meu pai era assim, não pedia, ele mandava.
Entendi, ah. Aham.